Да, да, да. Вот, ам, если бы нужно было показать своему ребёнку вот 1 из мультфильмов детства, какой ты вообще бы выбрал?
Да. Ой, а щас а Я смотрел как-то лет, наверно, а, 7-8 назад очень замечательный мультфильм, а, по-моему, французского производства, называется "Эрнест и Селестина". "Приключение мышки и медведя". Вот так называется. Вот такой мультик, по-моему, сериал, если я правильно помню. Очень замечательный. Там вот про вот дружбу вот, э, мышки с медведем вот таких разных, вот, грубо говоря, вот видов. Вот. И они сдружились. Когда вот медведи живут на поверхности, у них своя, грубо говоря, цивилизация, народ, а мышки живут вот под землей, и они друг с другом не дружат. Но тут маленькая мышка подружилась вот с большим медведем, и история вот этой их замечательной красивой дружбы- это, конечно, очень замечательно. Как они борются с тем, что вот их обсуждает общество за эту дружбу, но они всё равно стремятся друг к другу и жить дружно. Вот вот это очень интересно, и замечательно смотреть и наблюдать за этой историей.
Мгм. М. <laughs> Ага. Да. Мгм. Ага. <laughs> Очень мило, да. Мгм. А. То есть, э, лучше показывать ребёнку, конечно, м, повеселее мультики, да. А вот эти осознанные. Да, да, знаешь, на своих ошибках учишься, да.
Да-да-да, я бы не хотел ребенку своему психику ломать сразу. Да-да-да.
<laughs> А вот если возвращаться всё-таки к, э, вот твоему вот вот этому мульти мультику, который ты запомнил больше всего. Вот как ты думаешь, вообще, почему он вызывает такие же эмоции, как бы, а, и сейчас, и вообще
Мгм. Мгм.
а показал ли ты бы его своему другу, может быть, и вообще, как ты думаешь, чем он отличается или может отличаться от современных мультиков?